Wow naman. So, 'yung ako naman, um, bukod nga dun sa hindi ka na rin lumalayo, hindi mo na kailangang lumabas. Ang ang nagustuhan ko talaga sa ganung sa larong ganito ay, ah, hindi ko kailangang, um, 'yung talagang mag-puwersa ng katawan. Hindi mo kailangan ng lakas ng katawan kasi meron na rin akong, mga, ah, sabihin nating restriction na hindi hindi ko puwedeng masyadong ipuwersa 'yung aking likod, gano'n. So, ah, may espesyal ka bang karanasan, bukod dun sa ngay alam mo ngayon ko lang nalaman na meron na pa lang ak ah, totoong tao na naglalaro rin online. Akala ko dati kasi kompyuter lang 'yung kalaban mo. So, bu hmm.
Mhm. ikaw po ba? Mhm. Mhm. Opo, opo. Mhm. Opo. Opo, opo. Meron na po. Opo, ito lately ko nga lang din po nalaman, mhm.
Oh, so tingin mo, ano pa 'yung, um, espesyal na karanasan mo dito sa paglalaro ng chess?
Mhm. Ah, sa'kin po kasi mulat dahil po sa mga kamag-anak ko na din na mahilig maglaro ng chess, ah, bata pa lang po ako, naglalaro na din ako ng chess. Then, ang pinaka-espesyal talaga na moment is 'yung
Hmm. Wow.
nag-college po ako, na ayun nga po, nanalo po ako ng gold sa sport fest na 'yon.
Ang galing naman.
Mhm, kaya hindi isa din po 'yun sa hindi ko makakalimutan na pagkakataon.
Ano 'yun, nagko-compete ka ba?
Opo, dun sa mga school po, mga sport fest-sport fest, sasali po ako ng sport fest gano'n. Ayun po, dun po ako nakakamit ng gold, tapos sa department namin.
Wow. Ang galing naman. Ano 'yun sa kolehiyo or sa high school? Hmm. Ah, so eto ay within sa university niyo?
Mhm. Opo, sa kolehiyo po. Mhm.

Sa ngayon po hindi na po ako nakakapagliga dahil nga po busy na din po sa trabaho kung, nakakahiya po na mag lineup if ever. Kasi po baka hindi ka din maka-attend sayang naman 'yung slot na
Mm.
I-a-alot pa po sa'yo tas di ka naman maka makaka di ka po sure na makaka-attend ka.
Tapos 'yung praktis hindi ka makakadalo, 'di ba unfair.
Mm, may praktis pa po, opo. Mhm.
Unfair naman dun sa mga araw-araw na nandun, nagsusumikap para manalo kayo ta's ikaw, wala pupunta ka lang kung kelan puwede.
Mhm. Mhm. Ayun nga po, kaya sana makasali pa din sa susunod kung may pagkakataon po. Mhm.
Oo nga eh. Ako, minsan kapag ano, pero hindi na talaga kaya, hindi na kayang tumalon, hindi na kayang nakakatakot na. <chuckles>
Mhm, sa ano na lang po, sa susunod na generations niyo na lang.
<chuckles> Oo nga eh. Kaso hindi rin nakahiligan ng iba, eh.
May pap Ayun lang po.
<chuckles> Eh, sa ikaw kung kung mabigyan ka ng pagkakataon, ay talagang gustong-gusto mo pa ring mag-liga?
Kung may Opo, ah, kung ako po 'yung papapiliin parang napakasarap pa din. Ang ano nga lang ang kalaban lang talaga, oras lang po, mm. Kasi, parang, ipag-papalit mo ba 'yun? Baka mag mawalan ka pa ng trabaho.
Oras. Totoo. Mm. <laughs> Ayon so maraming salamat, ah. Ayan natuwa naman ako at parehas pa tayo ng hilig ng basketball at chess. Salamat sa oras!
Mhm. Opo. Mhm. Thank you, thank you din po. Madami po akong nalaman, bagong kaalaman sa inyo. Thank you po. Mhm. Din po.
Thank you! Salamat.

Ah, ang hirap parang 50-50 po yung ano ah, tanong ah. Gusto ko din gusto ko din po talagang nag-lalaro ng basketball kasi siyempre 'pag pinag-papawisan ka parang ang sarap-sarap sa pakiramdam, ang gaan, opo. Parang yung mga mantika mo sa loob ng katawan nag-lalabasan po.
<laughs> Oo. Totoo yun. Totoo yun.
Mm yung mm.
Tsaka ano o sige.
Yung sa chest naman po, parang gustong-gusto mo lang siya laruin kapag parang no choice ka na dahil maganda yung walang wala kang kasama hindi maganda yung panahon, parang may second option ka.
Mm.
Mm, ikaw po ba?
Parang gusto mong mag-ubos oras 'no? Pang-ubos oras lang 'no? Ang ako naman ano, um, ayun katulad mo basketball pa rin talaga kung me 'pag nakaka-kita ako ng bola iba pa rin talaga eh, <chuckles> iba pa rin talagang pakiramdam. Pero ang problema nga ayon, hindi na talaga kaya kasi nga yung bali ko nga sa likod eh, delikado na. At ah, ang isa pang gusto ko talaga sa basketball kasi, ah, bukod sa yun pinag-papawisan ka is, ehersisyo sa'yo, ah, yung yung pakikipag-kaibigan alam mo yun?
Opo. Mm. Mm. Opo. Mm. Mm. Opo. Mm. Opo, opo. Ayun nga po yung sa'kin din, um, hmm. Mula po nung napasama-sama ko sa mga katrabaho ko parang dumadami yung mga kakilala mo, mga ka kaibigan mo.
Yung teamwork, mm. Mm.

Mm, sa'kin po, ah, dahil nga sa siyempre minsan po kasi ‘pag hindi mo masyadong more on nagfe-Facebook ka hindi mo masyadong nagagamit yung utak mo hindi ka na masyadong nag-iisip gano’n. Parang opo, parang iba yun na yung dating, iba na yung linya ng utak mo, ano-ano na po yung naiisip mo lalo kaka-social media mo po ano-ano na yung nakikita mo, hindi tulad ng nagche-chess ka, nag-iisip ka talaga, naka-focus ka. Parang mas more on nagwo-work nang maayos yung utak mo kaysa nag fe-Facebook ka nang nagfe-Facebook.
Mm. Nako, totoo ‘yan. <chuckles> Mm. Naku. <chuckles> Mm.
Mm. Ikaw po ba ano pong nakaka naka naging epekto po sa inyo ng paglalaro ng mga mind games po ngayon?
Sa Ito yun nga, bukod sa nalilibang ako at parang, ah, lumalayo ka sa normal mong, alam mo yun, yung normal mong mundo, eh, kasi ‘pag andun ka na, focus ka na masyado dun sa kung a paano mo ‘to gagalawin, ano yung sunod mong gagawin. So yun yung, ah, epekto nito sa’kin nakaka alam mo yung nakakapahinga ka nang konti ang aking utak sa reyalidad sa mga totoong nangyayari, a at nakakapag-recharge ka bukod pa sa na-enhance pa ulit yung utak mo.
Mm. Mm. Mhm. Opo. Mm. Opo, tama nga po. Mm. Tsaka mag mm.
Iyun, a So kung bibigyan ka ba ng pagkakataon, gusto mo bang subukan ang ibang sports?

Hmm, mm, ah, bukod po sa pag-che-chess, hilig ko din po din ng pagba-basketball. Oo po. Dahil dahil nga po sa, nagtatrabaho na po, i one day off lang, ang hirap ng ang hirap na pong pagsabayin ang pagba-basketball, kasi minsan, lalo 'pag maulan, tapos wala kang kasamang maglaro. Parang hirap ng makapaglaro da tapos i-set pa yung oras mo, tas one day off ka na lang, aalis ka pa, parang parang nakakapagod, parang bitin na bitin po yung oras. Opo.
Ah, wow. Mm. Mm. <chuckles> Tsaka, lalayo. Ang isa pang problema kasi sa basketball kasi, 'di ba, hindi ka naman maka makakapaglaro ng mag-isa mo lang. So, maghahanap ka ng tama yung sinabi mo, maghahanap ka ng schedule, na kung saan, kayo magkakabarkada ang tu parehas yung schedule, tas maghahanap pa kayo ng lugar kung saan puwedeng ga ganapin yung laro, sinong makakalaban. Ang dami mong konsiderasyon, 'di ba?
Mm. Opo, ayun nga po. Opo. Mm. Opo, opo. Mm. Ayun nga po, minsan nakakapaglaro naman ako, 'pag, isang araw, natapat ako ng morning schedule, nakakasama ako, pero minsan po, sa isang buwan, o dalawang buwan, isang beses lang po makakalaro. Kaya ang hi mm, bihirang-bihira po.
Hmm. Hmm, bihirang-bihira.
Kung, gugustuhin man, yung ibang mga kasama mo naman, hindi naman na sila available. Opo, hindi nagtatag nagtatagpo yung oras. Ikaw po ba, may iba ka po bang nagugustuhang sports, maliban po sa nilalaro niyo po ngayon?
Eh Iyon nga ang problema, 'no? Ay. 'Di ba nauuso ngayon yung sa sa cellphone, ay yu ano rin siya, nagiging sports na rin. <chuckles> Yung mga ML, ML na yan. Oo, so, sinusubukan ko rin siya pero, hindi ko talaga hilig, eh. Kasi may mga competition na rin na gano'n, na ginaganap, kasi yung asawa ko, 'yon yung nilalaro niya, pero, parang hindi ko siya na-e-enjoy masyado. <chuckles> Ikaw ba, naglalaro ka rin ba ng mga ganyang sports?
Mm. Mm. Opo. Mm. Mm. <laughs> Mm.